Halo.
Halo. Selamat pagi. Gimana gimana?
Ini aduh, selamat pagi! Duh gimana kabarnya pagi ini? Masih semangat? <chuckles>
Eee, alhamdulillah masih semangat, Mbak. <chuckles> Apalagi pagi-pagi kan mau mulai hari kan harus semangat nih, disemangat-semangatin. <chuckles>
Alhamdulillah. <chuckles> Bener. Nah ini biar semangat saya kasih semangat juga nih, Mas, semangat semangat! Gitu. Oke, nih sebelum kita memulai hari nih, kita kayaknya diskusi bentar enak kali ya, ngobrol-ngobrol dulu ya. Mhm, ini sebenarnya lebih ke tips and trick juga nih tanya-tanya nih. Kek aku tuh mau tanya pendapat Mas ya, gimana sih, Mas, eee, caranya meyakinkan orang, tapi nggak kelihatan maksa, tapi tuh pengennya maksa, tapi nggak kelihatan maksa. Ayo gimana tuh?
<chuckles> Eee, gimana gimana? <laughs> Oh, gitu. <laughs> Heeh. Ah. Oh, iya boleh boleh nih ngobrol pagi. Heeh, gimana, Mbak? Iya iya iya iya. Eee, heeh. Heeh heeh heeh. Oh. Iya. <chuckles> Je jadi jadi cara halus gitu ya mainnya gitu caranya biar nggak heeh heeh, jadi nggak terasa nih orang tahu-tahu mungkin ya kan kalau kayak gini kan biasanya kan, eee, eee, nyebutnya teknik marketing kali ya gitu ya. Kan kalau gini-gini kan jadi, apa namanya, kayak iklan gitu kan, mungkin, iya apa namanya, menjawab kebutuhan kita gitu kan pas kita lagi perlu gitu, jadi tahu-tahu, "Wah, nih pas banget nih kita butuh nih." Gitu kan, eee, p padahal mungkin bisa jadi, eee, apa namanya, mungkin belum butuh banget gitu, belum butuh saat ini gitu misalnya kayak, eee, apa namanya, dia menjawab solusi permasalahan kita, misalnya kita di rumah, eee, apa namanya, mungkin capek ngepel, capek, apa namanya, nyapu-nyapu. Nah terus ternyata dia nawar nih, "Ada nih alat yang, eee, mudah nih dipakai," gitu kan, eee, "Jadi nggak capek," gitu misalnya, gitu kan, itu jadi, apa namanya, eee, menjawab kebutuhan gitu kan padahal dia mungkin bisa jadi, eee, karena lagi capek aja. Jadi, eee, apa namanya, eee, pengennya yang praktis gitu kan.
Heeh? I gitu kali ya. <chuckles> Heeh. Nah bener, tuh. Mhm. Mhm. Iya. Mhm mhm mhm. Nah. Mhm. Mhm. Iya. Hmm. Iya. Mhm. Bener. Mhm?

Benar.
Heeh, itu sih, memang kadang-kadang penting juga gitu kalau kita tahu karakternya, atau s juga mungkin memang, udah deket gitu kan. Jadi kalau udah deket kan bisa langsung ngomong aja, apa adanya gitu kan ya, eee, terbuka.
Mhm mhm mhm. Nah. Heeh. Benar. Iya iya iya. Itu sih Mas, pentingnya kita mengenali karakter lawan bicara, karena kalau misal kita tuh salah nebak aja ya, misal nih orang kelihatannya diam-diam gitu, ternyata baperan gitu. Wah itu, bis bisa berabe itu ya, urusannya ya. Gitu.
Heeh. Benar. Iya iya. Mmm, hmm. Iya iya. Heeh- heeh, bisa panjang. Padahal kan kita mungkin tujuannya sebenarnya baik gitu kan ya, tapi mungkin diterima sama dianya kurang, gitu kan. Itu juga sih.
Hmm. Hmm. Iya, karena ada nih Mas, kasus nih ya, mungkin aku pribadi juga ngalamin ya. Eee, aku pernah ngajak ngobrol anak, jadi kayak aku tuh bilang, s eee, suka dan ketidaksukaan aku terhadap dia gitu loh, dengan harapan, karena dia anaknya gacor banget nih, rame banget nih, eee, ah dengan harapan dia bisa berubah gitu loh. "Ya semoga, apa yang aku sampaikan itu bisa jadi masukan yang baik buat kamu, gitu kan, supaya kamu nggak baper," gitu. Eh, dia tuh bilang ke aku, "Enggak enggak, aku aku aku orangnya fair kok Kak. Aku aku nggak akan baper," gitu. Tapi besoknya nggak sapa-sapaan lagi, berjarak lagi. Iya, malah menimbulkan heeh. Jadi apa yang
Mhm. Iya, iya. Heeh heeh. Heeh. Iya iya. Iya. <chuckles> Heeh. Eh, heeh. Heeh heeh heeh. Iya iya. E Iya. Iya iya. Oh, gitu ya. Be be be beda ya. <chuckles> Beda di mulut sama di, kelakuannya gitu. Iya iya.
Heeh. Benar. Jadi apa yang disampaikan, dan apa yang dilakukan kok beda banget. Katanya nggak apa-apa. Itulah pentingnya Mas, mengenali karakter lawan bicara kita, ya kan?
Heeh. Heeh, iya iya. <chuckles> Itu dia tuh. <chuckles> Iya. Heeh. Benar banget itu, apalagi kan kalau cewek kan mungkin ya beda ya, sama cowok kan, balik lagi gitu. <chuckles>
Mmm. Iya, beda banget. Orang cewek sama cewek aja masih salah paham kadang-kadang. Ayo, gimana tuh?
Nah, benar. Padahal harusnya saling tahu ya, saling paham ya?
Hmm. Benar. Ya udah kalau gitu, diskusi hari ini seru banget. Makasih banyat ya yah, makasih banyak ya Mas. <chuckles> Iya, yoi.
Wah. Heeh. Iya, iya, sama-sama. Selamat pagi.

Eee, tunggu tunggu. Pernah nggak ya, kadang-kadang memang gitu, eee, pernah kadang-kadang ketemu aja sih gitu orang-orang yang memang, eee, susah diyakinkan apalagi kayak misalnya orang tua gitu kan ya. Kan orang tua kan ya, itu dia kan, kadang-kadang gitu kan, suka, apa namanya, susah ya, maksudnya kita pendekatannya, mungkin karena dia merasa lebih senior gitu kan. Heeh, bener itu dia makanya kadang-kadang, itu sih, pernah ketemu gitulah. Cuman, ya gimana ya, kalau misalnya memang orang tuanya susah, ya kita mendingan eee, daripada menghabiskan waktu gitu kan ya, maksudnya kan, eee, ya mendingan kita, eee, cari orang lain gitulah maksudnya sih, gitu, kalau misalnya kita memang mau menawarkan product atau mau meyakinkan sebuah kondisi atau pendapat itu kan.
Pernah nggak? Heeh. Mmm. Nah. Heeh. Iya iya iya. Mhm. Senior, mhm. Mhm. Nah. Heeh. Benar. Heeh. Heeh. Iya, ya ya ya. Masuk akal sih. Hmm. Kalau aku tuh beda, Mas, ceritanya. Kalau, Mas, tadi kan, eee, ke orang tua ya, kalau aku tuh ke temen sendiri. Jadi kebetulan, eee, teman aku tuh ada yang punya jerawat parah banget gitu loh. Bisa dibilang kayak eee, dia kan cowok ya, jadi tuh kayak m mukanya, pipinya kanan kiri tuh full gitu kan jerawat semua.
Gitu sih, kalau dari pengalaman saya sih, biasanya orang tua. Iya. <chuckles> Gimana tuh, gimana? Heeh heeh. Oh, gitu? Heeh. Oh, heeh heeh. Iya. Oh, jerawat, iya. Heeh heeh. He terus?
Heeh. Sampai pada akhirnya, kan, eee, mungkin sebagai temen kantor juga agak risih ya lihatnya ya. Karena kok, "Aduh kok tambah parah?" Gitu kan. Padahal kita dulu juga pernah ngalamin itu, gitu loh. Nah, sampai pada ada satu momen aku tanya nih sama temanku ini, “Kamu mau cobain ini enggak? Eee, obat jerawatku nggak?” Karena kan itu udah pernah kita pakai, dan itu ternyata ampuh, podo ampuh kan. Jadi, kita berani nawarin ke orang lain. Daripada beli beli ya, kan, nyoba-nyoba mahal ternyata nggak cocok. Nah, itu takut, Mas. Jadi, ada kita tuh debat kurang lebih 30 menit ngomongin soal, apa, eee, skincare jerawat itu. Nah, udah udah aku jelasin nanti ini ada maskernyalah, ada ininyalah gitu kan. "Udah nggak usah bayar, ini tuh punya aku, gratis, orang aku udah nggak pake. Iya, coba dulu, gitu kan, entar kalau habis, kalau cocok, ya beli sendiri nggak usah repot." Gitu kan, Mas. Sampai pada akhirnya ini tuh udah jalan sekitar kurang lebih, eee, 2 mingguan kalau nggak salah, dan ternyata, eee, jerawatnya si teman aku itu berangsur-angsur membaik. Cuma, ya pasti ada lah bekas-bekasnya kan. Nah itu dia, nah dari situlah keluar nih omelan ibu-ibu kan, emak-emak, “Kan udah dibilang makanya nurut.” Gitu, Mas. <chuckles>
Iya, iya, iya iya. Heeh. <chuckles> Heeh heeh. Iya iya. Benar benar. Eee, terus? Heeh heeh. Iya. Mmm. Iya iya. Iya. Iya iya. Nah, bener, pengalaman sendiri ya? Bener, heeh. Bener, bener, bener banget. Oh gitu? Heeh, ah, heeh. Heeh. Iya. Iya iya iya. Eee, heeh. Heeh. Iya. Cobain dulu, gitu juga. B iya iya. Heeh. Heeh, eee. Iya iya iya. Iya iya. Eee. Heeh. Heeh heeh heeh, heeh. Heeh. Waduh, heeh. Iya iya iya. Heeh, iya. <laughs> Jadi kadang-kadang itu ya, maksudnya iya, seru sih, maksudnya kan kita berusaha meyakinkan orang kan, kadang-kadang dia mungkin nggak percaya gitu, mungkin apa nggak yakin, mungkin juga punya pengalaman sendiri gitu kan. Jadi, kadang-kadang susah gitu kita buat yakininnya kan ya?
Itu sih. Mhm, iya. Mmm. Mmm.

"Wah apa tuh, Bu, alatnya, Bu?" Nah biasanya gitu. Jadi <laughs> adi, apa namanya, kan kita pasti kan nawarin, apa namanya, misalnya fitur-fitur nih misalnya kan, “Oh oh, tuh Ibu tuh, eee, oh punya saya ini, Bu. Bisa mak bisa apa namanya, bisa "misalnya, "kebe kebersihannya bisa buat, eee, basah sama kering misalnya,” gitu kan. Wet and dry gitu misalnya. Nah itu, eee, "Kalau punya Ibu kebetulan mungkin cuman bisa buat yang dry doang nih, buat nyedot debu doang. Nih bisa sekaligus ngepel, Bu." Waduh, sales beneran nih saya nih jadinya nih.
<chuckles> Heeh. Iya. Waduh. Heeh heeh heeh. Heeh. <laughs> Iya. Waduh. <laughs> Iya lagi ya? Aduh, iya juga ya. Hmm, menarik juga ya, Mas, ya. Eee, kita bisa meyakinkan orang, tapi orangnya tuh nggak ngerasa terpaksa gitu loh. Karena kadang kita tuh tanpa sadar
<laughs> Heeh. Heeh heeh, e jad Heeh. Bener. Heeh heeh.
eee, meyakinkan orang tapi kesannya itu kayak, apa saran yang kita kasih ke orang itu tuh harus dilakukan. Kayak misalnya tadi itu kan, Mas, eee, persuasif banget, kan, apa namanya, nawarin pel-pelan, “Udah ini aja, ini kan bagus punya kamu tuh jelek, punya kamu tuh nggak oke,” gitu kan. Nah, orang ya frontal. Nah orang pasti akan berpikir kayak, “Oh berarti pilihanku salah ya, berarti emang yang bener tuh kayak gitu, aku salah.” Jadi kan orang itu menerima saran kita, menerima apa namanya, eee, masukan dari kita itu karena mereka merasa terpuruk gitu loh. Kayak mereka merasa salah gitu kan, bukan karena emang butuh dan itu pasti nanti hasilnya akan beda kan, Mas. Gitu. Mhm mhm mhm.
Nah, itu dia. Heeh. Heeh heeh. Iya iya. Iya iya. Iya, eh. Oh, frontal gitu ya. Heeh heeh. Heeh. Heeh. Iya iya. Iya. <chuckles> Iya iya. Bener bener. Bener bener banget itu. Heeh. Jadi heeh, jadi juga kita mungkin, apa namanya, kita bi bikin cerita gitu. Jadi, apa namanya, seakan-akan kita di rumah misalnya pakai alat kebersihan ini misalnya. “Ya. di rumah nih saya jadi alat ini ternyata praktis, Bu,” gitu. “Ini juga mungkin hemat listrik, terus juga, apa namanya, ada garansinya panjang,” gitu kan. Jadi, eee, meyakinkanlah gitu kan dengari pengalaman kita misalnya kita bikin ceritanya gitu. Itu sih biasanya, bikin cerita. Jadi bukan bukan menjatuhkan gitu.
Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm mhm mhm. Waduh. Iya, benar benar benar. Tapi ini ngomongin soal apa ya, Mas, ya, meyakinkan ya. Ah, Mas, pernah nggak sih, ada se di momen di mana situasinya itu, Mas, ngerasa susah banget ngeyakinin orang, pernah nggak kayak gitu?
Heeh. Ah! Ah heeh. Heeh heeh. Ah heeh. Ah. Heeh heeh.